Ờ, cuốn này mình chưa đọc. Chưa chưa thấy luôn ấy.
À, cuốn đấy thì mới cuốn đấy thì mới mới xuất bản cách đây khoảng, à, 2-3 tháng thôi. Thì, ờ, nếu mà bạn, ờ, thích cái, kiểu, phong cách, ưm, viết cái truyện ngắn, a, "Những Người Đàn Ông Khô Đa Không Có Đàn Bà" của ông ấy thì bạn có thể thử đọc cái cuốn "Người TV" rất là hay và thú vị.
À. Ừm. Nhưng mà thực chất thì văn học của Haruki Muragami thì sẽ mình không có xem là văn học lãng mạn lắm. Mẹ mình thấy là cái tình yêu và tình cảm con người mà ổng đề cập th đến thường nó khá là trần trụi á, nó nhân văn nhưng mà nó trần trụi, nó không có yếu tố lãng mạn cho lắm. À.
Ừm. Đúng vậy. Đúng vậy. Và nó thường là theo thiên hướng, ơ, tự sự giả tưởng hơn, đúng không?